Mhm, masyarakat Bajo?
Iya, masyarakat Bajo itu kan yang pelaut itu, masyarakat pelaut, di daerah Sulawesi Tenggara, yang yang masih ada tradisinya, tapi juga, te eee, hampir punah gitu, nah, itu didokumenterkan oleh seorang mmm, dari seorang ne sepertinya dia orang dari Jerman, ya.
Iya iya. Heeh. Iya. Mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh.
Nah, kem dia dia datang dan lama, kemudian akhirnya film dokumenter itu juga mendapat penghargaan di luar negeri, gitu. Mmm, nah, bet eee, bayangkan ya, betapa film dokumenter itu bukan hanya betul-betul mempengaruhi eee, mempengaruhi, eee, lingkungan sekitar, tapi dia bisa betulan benj bisa menjadi, mmm, alat untuk mem mempengaruhi secara global gitu, memberikan orang informasi yang orang mungkin tidak bisa punya kemampuan untuk mendatangi lokasi itu mungkin atau mengetahui bahkan bahwa ada sebuah komunitas yang disebut masyarakat Bajo misalnya. Tapi dengan film dokumenter, orang jadi paham, "Oh, ada ya? Berarti bener ya? Yang oh, ada bener ya, yang yang seperti itu ya?" Misalnya. Nah, ini masyarakat punah, gitu kan. Nah, padahal masyarakat ini adalah masyarakat yang, eee, hidupnya dari laut, mencari dengan seadanya, tapi perspektif dan filosofi mereka terhadap laut itu sangat sustainable sekali dan sangat positif sekali, dan yang akhirnya mereka sekarang terdampak, gitu loh. Mereka sendiri kalau hanya memancing, ya hanya untuk sekedar untuk bertahan hidup. Kalau ikan kecil akan dikembalikan gitu, karena memang mereka hidup dari situ, gitu kan, ya. Nah mmm, nah di film dokumenter itu menunjukkan harapan mereka, ketika wilayah laut sudah berkurang, kemudian ada penambangan yang akhirnya juga tercemar dengan merkuri, jadi tidak ada lagi garda terdepan yang menjaga laut, gitu. Nah, itu sangat menyedihkan melihat itu, gitu, jadi pesan dari film dokumenter itu sangat kuat.
Heeh heeh, iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Eee, iya iya iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh. Mmm, mhm. Iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Iya iya iya. Iya iya. Mhm mhm. Oh, iya iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm.